Знаешь, мне немножко сложно принять изменения, которые происходят на данный момент в моей жизни. М, с одной стороны, вот где-то год назад я поняла, что мне нужно, м, поменять кардинально свою жизнь, и я решилась на этот путь. А, но ты знаешь, а, он нелегкий, вот, и он, да, очень непредсказуемый, вот поэтому мне иногда неспокойно, скажем так. И хотелось бы обсудить эту тему и выговориться.
Так. Понимаю. Конечно, да, а, расскажи мне, пожалуйста, поподробнее, а, какой у тебя жизненный путь. На самом деле и это понятное твоё ощущение, что это и, наверное, и захватывает одновременно, и пугает, вот. Когда хочется что-то кардинально менять, легко чувствовать себя растерянным. Расскажи поподробнее?
Да. Да, ты знаешь, вот, ам, м, я вот размышляла над одним моментом таким: а, насколько я рациональный человек и насколько я интуитивный человек, а, когда касается принятия каких-то решений. И мне кажется, я очень интуитивный человек. М, если вот в процентах говорить, мне кажется, вот когда я принимаю какое-то решение, скорее там всего, а, 90 % интуиции и десять процентов, ам, вот каких-то там рациональных таких моментов. Ам, дело да, э, что произошло в моей жизни, да. А где-то год назад я поняла, что мне нужно, что пришло вот как будто я почувствовала какой-то даже внутренний позыв. Ам, что нужно, да, что нужно поменять прям кардинально жизнь. И дело в том, что на тот момент я работала, м, на такой, как бы сказать, стабильной работе, а, с хорошей зарплатой. Ам, часто была в поездках, командировках. М, были перспективы на повышение зарплаты, были перспективы на то, чтобы стать тимлидом и выше подняться. То есть меня вот это всё интересует, знаешь, быть лидером. Да.
Да. Хорошо. Интересно. Да. Здорово.
Действительно, знаешь, как будто, м, ну, выглядело всё, а, очень хорошо. Не хочу сказать идеально, но очень хорошо. И да, но, м, что-то вот дело в том, что я творческий человек. То есть у меня всегда так в жизни было, что, м, как будто какая-то работа у меня была и параллельно я творчеством занималась, а, музыкой и фотографией. Но, м, вот до этой работы как-то у меня получалось найти какой-то баланс, а, потому что работы, которые были вот до этой самой са стабильной, были более, ам, ну, не так сильно занимали меня и физически, и ментально, я бы сказала.
Понимаю. М-да.
М, и так случилось, что в какой-то момент М, я поняла, что я вот меняю профессии, меняю, вроде вот как нашла что-то прям очень хорошее, но я не не чувствую себя на своем месте.
А, вот как.
И. Да. Да-да-да.
Да, такое, а, конечно, чувство внутреннего, получается, противоречия, что ты вот то живешь, э, через эмоцию, интуиции, и там как будто нужно строить что-то рациональное, структуры. Но если, как ты говоришь, 90 % решений идут там интуиции сердцем, а не головой, конечно, любые перемены, они кажутся такими сложными, непредсказуемыми.
Да. Конечно, абсолютно да. А, и ты знаешь, вот
То с самое. Мгм.
Вот, в тот момент, вот, я почувствовала этот позыв, что, ам Ну, наверное, еще возраст тоже влияет. Скорее всего, я почувствовала, что всё, как бы <chuckles> я созрела <chuckles> для каких-то таких моментов. И то, что я почувствовала, и то, что я решила для себя- это то, что нужно, а, заняться творчеством серьезно и перейти с любительского уровня на профессиональный уровень.
Ух ты, здорово.
Да и но в то же самое время, м, как бы. А, я не совсем знала, как это всё правильно сделать, потому что, ну, вот эта финансовая стабильность, да, это всё очень заманчиво. Но я всё-таки рискнула. Да, я решила уйти.
Конечно. Так. То есть созрели?
Да, да-да-да. А, я решила уйти с работы. Но у меня там были какие-то, м, финансовые накопления, скажем так. Н то есть, я знала, что мне хватит на несколько месяцев, если что.
Вот как? Мгм. Понимаю, хорошо, что ты как бы, а, подготовила такую подушку безопасности для этой ситуации.
Да. Да, э э, ну, на самом деле я рассчитывала деньги на ш их потратить на что-то другое, но, знаешь, уже так получилось, что как бы как будто и не было выбора, да. Ну, в оу, выбор был, но мгм, да-да-да. Внутреннее как будто, м, нужно вот это было делать. И ты знаешь, я решила для себя, что вот первым делом, а, я хочу, эм, перейти на пр профессиональный уровень, э, фотографии, то есть, э, стать профессиональным фотографом, м, уже начинать зарабатывать деньги вот этим всем. И да, ну, на тот момент как бы у у меня уже была техника, был фотоаппарат, вспышка, м, были какие-то знания как обрабатывать фотографии. Э, но я всё-таки находилась на любительс любительском уровне. И ты знаешь, вот очень сложно рассчитать, да, вот, м, когда ты хочешь такой, э, прыжок сделать, <chuckles> да, от любителя, да.
Пригодились. Супер! Конечно, да, это Это смелый и мощный шаг, а, вообще, уйти с работы, когда, м, э, есть какая-то вот такая неуверенность, но направить энергию на своё творчество- на самом деле это такое зрелое и целенаправленное решение.
Какие-то знаний, да. Мгм. Да. Да, да-да-да. Ну, ты знаешь, вот, э, наверное, у меня в голове, м, <chuckles> а, всё происходило легче и быстрее, чем на практике, <chuckles> то есть, э
А, вот так. Ожидание, реальность.
Да, да-да. Ам, ну, я как бы понимала, что придется поработать несколько месяцев, да, там. Ам, я знала, что мне нужно будет построить портфолио, и это очень много работы. Ам, нужно будет подтянуть мои знания а, в в материи ретуширования. Тоже, эм, как бы, м, это вложение времени
Так.
и ресурсов. Э, но я думала, что вот когда я это всё закончу, <chuckles> вот будет у меня хорошее портфолио, то как бы оно пойдет. Да, он, э, я начну получать всё-таки заказы. М, ещё у меня есть знакомый фотограф, и он как-то рассказывал так про это, у него как-то легко получилось.
Конечно. Интересно, да. Ну, кань естественно, что в голове всё кажется проще, а на практике приходится вот учитывать много нюансов. А, и этот знакомый, он тебе что-то посоветовал?
Да. Да, ты знаешь, конечно, он мне помогал советами, а, но у нас одно большое отличие, ам, нам нравятся разные направления. То есть он выбрал такое направление более коммерческое. Он фотографирует, э, туристов, да, которые приезжают, э, чтобы посетить город. И на самом деле, м, мне кажется, в этом направлении, м, легче найти клиентов. Ам, я, да, я выбрала другое направление. То есть опять же вот у меня стоял вопрос, да. Э, конечно, я тоже могла выбрать что-то полегче, м, даже может там свадьбы или что-то такое. Но я понимала, что, м, я не хочу, чтобы это превратилось в очередную работу, как все другие работы, с которых я ушла.
Вот как. Есть такое. Понимаю тебя. А какое направление ты выбрала?
И да. Да, я выбрала портретную фотографию.
Здорово.
М-да. Ну, то есть, ты знаешь, эм, спрос намного меньше на такое, и на самом деле о тяжелее пробиться, ам, в эту нишу всё-таки. Но, м, я не жалею об этом, потому что мне мне кажется все вот эти, ам, как сказать, ам, вот всё, от чего я отказалась, да, м, зачем вот было отказываться, чтобы потом идти на на какой-то другой компромисс, да. У меня есть, э, какое-то видение творческое. М, я хочу попробовать вот воплотить вот это свое видение.
Конечно. Да, я понимаю тебя. Конечно, творческое или портретное направление требует больше времени, чтобы найти аудиторию, создать портфолио, которое ещё и там, может быть, отражает твой стиль. А что именно вот, э, а, и интересно, тебя привлекает в портретной фотографии?
А, ты знаешь, мне много чего нравится в портретной фотографии. А, но, м, наверное, если вот взять такую, м, самую какую-то такую базовую вещь мне нравится показать характер человека через его взгляд, через, э, то, как он держит себя. Ты знаешь, мне кажется, м м, часто на фотографиях не хватает вот этого. А, м, часто на фотографиях там люди просто, м, либо улыбаются, либо притворяются счастливыми, а, либо там что-то еще, там, э, если это туристическая фотография, как-то вот приоделись. А мне вот именно, м, нравится вот эт такой как будто психологический поиск, а, в фотографии. Да да да да.
Да. Душой.
Показать душу, а, человека, показать характер. И ты знаешь, эм, ну, многие люди как бы отзываются очень позитивно на про мою работу. Но дело в том, что пока что, вот, немножко сло сложновато находить клиентов. Вот, пока что, вот, э, борюсь с с этим моментом.
Так. Конечно. Да да, на самом деле, как бы ты уже сделала вот этот такой смелый шаг, решив уйти с работы, сосредоточиться на творчестве. Принятие здесь, наверное, это признать, что трудности на этом пути нормальные, да, и портфолио, и клиенты накапливаются постепенно, и что твой выбор важен именно для твоего самовыражения.
Да, ты абсолютно права, я с тобой согласна. И ты знаешь, мне кажется, м, не нужно отступать, нужно продолжать потихонечку делать. И я думаю, оно всё-таки выгорит рано или поздно. Эм, мне кажется, всё-таки получится найти, а, побольше клиентов, побольше работы и всё-таки, чтобы меня заметили.
Да. Я очень рада, что ты поделилась этим. Было приятно выслушать и обсудить твои размышления.
Спасибо и тебе.